जी, नमस्कार, मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं?
अ, मैं भी मतलब बहुत ही अच्छा हूँ और मुझे कुछ याद आ रहा था, वो है खाना। <clears throat> क्योंकि मुझे मतलब अ, बिरयानी खाना काफ़ी पसंद है और मैं मोस्टली जो है, बि अ, बिरयानी की बात आती है तो मुझे या तो हैदराबाद की बिरयानी याद आती है या फिर लखनऊ की बिरयानी याद आती है। यही ऐसी मतलब 2 जगह रही हैं जहाँ पर एक जगह ऐसी रही जैसे हैदराबाद, वहाँ पर कम पैसे में मतलब मुझे ढेर सारी बिरयानी मिल जाती थी और मैं मन से खाता था और वहीं लखनऊ में भले थोड़े पैसे ज़्यादा लगते थे लेकिन उसका स्वाद बहुत अच्छा रहता था। तो दोनों ही चीज़ें रही तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपकी भी ऐसी कोई जगह पर जो खाना खाया हो, वो आपको अभी तक याद हो या यादगार रह गया हो आपके लिए?
हाँ, हाँ, जी। अच्छा, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा, हाँ जी। उहुँ, जी, जी। ओह हो! हाँ जी। हाँ, हाँ। ओह! अच्छा, हाँ जी। अ, हाँ। हाँ, हाँ। उम, जी, जी, जी, हाँ जी। देखिए अ, 2 चीज़ें याद हैं। जैसा आपने बोला एक नॉन-वेज और फिर एक वेज है ना? तो मुझे भी 2 जगह बहुत ज़्यादा याद आती हैं। सबसे पहले अगर वेज की बात करूँ है ना? वेज खाना तो बहुत जगह अच्छा मिलता है ठीक है? मगर एक थोड़ा ऐसा हट के एक खाना जो मैंने खाया था अ, वो था वैष्णो देवी। अगर आप कभी गए हों, है ना? तो वहाँ एकदम जब ऊपर आप पहुँच जाते हैं कटरे के पास है ना? तो वहाँ कड़ी-चावल मिलती है, जो कि श्राइन बोर्ड द्वारा बिल्कुल कम प्राइज़ पे शायद से ₹30 मात्र मिलती है। औ ना उसमें हाँ, ना उसमें उम, ब वो पड़ता है, लहसुन पड़ती है, ना उसमें प्याज़ पड़ता है, बट क्या स्वाद आता है, मुझे आज भी याद है। मैं तो सच बताऊँ, मैं तो 2-3 बार मैंने खाया था वो खाना, है ना? बड़ा अच्छा लगा था मुझे। थोड़ा याद ये भी है उस जगह की, जहाँ पे वो मिलता है ना, जो अ, मैं स्पॉट बता रहा हूँ। जैसे ही आप भवन की ओर आप आते हैं, तो वहाँ एक बड़ा-सा एक थोड़ा-सा बैठने वाला कुर्सी-वुर्सी लगी हुई है। थोड़ा वो बना हुआ है, एरिया बना हुआ है। है ना? तो वहाँ पे जब हम सब लोग, परिवार के लोग ले-ले के आए, थोड़ा भीड़ लगी हुई थी। आपको पता ही है, बहुत भीड़ रहती है। तो हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो फिर हम लोग सब लेकर आए 10-15 मिनट लग गया। सब लोग साथ बैठ के खा रहे थे। सामने पहाड़ों का नज़ारा ऐसे वी शेप में वैली दिख रही थी, बड़ा सुंदर लग रहा था वो। कहीं न कहीं वो जो नज़ारा है ना? परिवार के साथ जो ए वो बैठ के खाना, वो बड़ा यादगार बन गया। है ना? अ, मुझे आज भी याद है जैसे आज भी वर्णन कर पा रहा हूँ। ऐसे तो बहुत घूमते हुए खाया है हम ने पर वो सबसे यादगार खाना मुझे लगता है अ, जो कि था मेरे लिए। हाँ जी।
जी। बिल्कुल, बिल हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। उ, हुँ, हुँ। उ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल <chuckles> हाँ, हाँ, ₹30 ही है। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। उहुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, बहुत भीड़ रहती थी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। उ, हुँ, हुँ। तो आपने कढ़ी-चावल ट्राई किया था वहाँ पर।